Ano ‘yong pinakamalaking leksyon na natutunan mo ‘no, mula sa pagkabigo?
Ayan, bukod do’n sa ano ‘no, parang huwag magtiwala nang sobra. Siguro ‘yong leksiyon, ‘yong mas mahalin mo na lang talaga ‘yong sarili mo, ‘yon siguro ‘yon.
Oo, ayon pala ‘no. Oo. Kawawa ka naman, oo. Walang nagmamahal sa’yo, oo. Pero ay ayan naman 'no, ah, tawag dito, puwede mo na bang i-kwento 'no, 'yong, ah, ilang beses o 'yong isang beses ‘no, na talagang tumama sa'yo ‘yong pagkabigo, ano? Ano ba 'yong nangyari niyan, tsaka ano 'yong una mong naramdaman?
Mm, yes. Yes, love myself. Mm. Ah, mm. Siguro ‘no, maraming beses na ‘no, kasi madalas talaga sa kaibigan. Pero oo, pero okey lang gano’n talaga ‘no, kasi ‘yon nga, ah, may nagbang parang may nagsabi din kasi sa akin na kaibigan ko na habang tumatanda nga tayo ganiyan, eh, mas lumiliit ‘yong parang ano ng, ah, mga kaibigan. ‘Yong halimbawa, kakaunti na lang ‘yong talagang mag-i-stay para sa’yo. Pero ‘yon nga 'no, parang mas ano talaga rin ako sa kaibigan kaysa do’n sa karelasyon, parang mas do’n ako nasasaktan, mm. Kasi siyempre, ‘yong kaibigan talaga ay wala, wala rin 'no. Buti nga’t wala, kasi mas masakit sa ulo ‘yon ‘pag meron.
Hmm. Kawawa ka naman, oo. Oo. Oo kasi, eh, ah, bakit wala ka bang karelasyon, ganiyan? Ay, oo. Hmm, ayun naman pala, 'no? Oo, pero ayan, ah, ah, tawag dito?
Hmm. Yes.
Ah, ano ba 'yong reaksiyon nung katawan mo rin no, nung, ah, parang nabigo ka? Ano ba 'yong, ah, natutunan mo niyan? Oo.
Ah. Mm, siyempre, nung una, 'no? 'Pag nabibigo ka wala, lupaypay ka talaga, literal, parang nakakatamad bumangon, ganyan. Kasi iba-iba naman din 'yong mga pinagdaanan kong pagkabigo, 'no? Pero 'yon naman talaga parang 'yon din 'yong magtuturo sa'yo sa kung paano 'yong gagawin mo sa susunod para kahit papaano, eh, mas maging okey ka. Tsaka, yun tinitignan ko din kasi, 'no, 'yong anak ko bilang inspirasyon para kahit papaano, eh, mas ganahan ako or parang mas ipagpatuloy ko 'yong buhay ko. Kasi 'yon nga kung buburuhin ko, 'no, sa pagkabigo 'yong sarili ko, eh, baka mawalan naman ng future 'yong anak ko. Siyempre siya 'yong mas priority ko, 'di ba? Ay, oo naman, kasi may isip naman ako. Mm.
Hmm. Ayan, oo. Buti naisip mo rin 'yan, eh, 'no? Oo. Oo. Pero ito, ah, dumating ka ba sa point na sinisi mo naman yung ibang tao o sinisi mo agad yung sarili mo?
Oo. Ah ako, ano ba? 'Yong ibang tao hindi, eh. Hindi rin naman ako naninisi, 'no? So, siguro mas nararamdaman ko 'yong muna 'yong parang sinisisi ko 'yong sarili ko. Kasi ang inaano ko do'n, eh oo, parang ang dating kasi nga, ah, "Bakit ka nagtiwala do'n?" Parang gano'n, na napapaisip akong gano'n. "Dapat hindi," ganyan. So, 'di ba, parang minsan talaga kailangan nating kinakausap 'yong mga sarili natin para mas natatauhan tayo, ganyan.
Mm, kawawa ka naman, oh. Ah, hindi ba, ano? Oo, hindi ba medyo may pagkabaliw na 'yong gano'n 'pag kinakausap mo na 'yong sarili mo? Oh.
Mm. Hindi din, mm. Siyempre, bakit mo kakausapin naman total talaga 'yong ano literal, 'no? Siyempre sa isip mo lang din 'yon. Ah, oo, common sense. Oo.
Ah, hay naku pala ma delikado pala 'yon, 'no, sa isip si kinakausap mo 'yong isip mo, oh. Puwede puwede namang kausapin mo na lang 'yong pader, 'no, parang, ah, ganyan, oo. Pero, ah
Mm. Oo, naman, siyempre. Ah, mas baliw kasing tignan yun, 'no? Tsaka baka biglang makita ako ng anak ko sabihin, sino kinakausap ko, 'di ba?
Hmm, pero ayun, naramdaman mo b mo ba yung hiya ‘no, o yung takot sa sasabihin ng iba mong kaibigan, o mga malapit sa‘yo, kamag-anak mo ganiyan?
Mhm. Ay hindi. Bit ko ba't ako makakaramdam ng gano'n, 'no? Takot? Hiya? Bakit? ‘Di ba? Parang ang dating sa akin no'n eh kung mabigo ka ganiyan, eh ba't mo pa ikukuwento sa kanila? So, walang hiya. Wala ring ano, takot, 'di ba? Hindi kasi ako palakuwento 'no, lalo sa pamilya ko. Kasi, ah, sila din naman din 'no, 1 sa rason kung bakit 'yan, yung nabigo ako dati. So, hindi ako nagkukuwento sa kanila, hindi lang naman din sa kaibigan, sa karelasyon. Ayan, ano din ako, nabigo din ako sa pamilya ko kaya, ah, wala wala silang karapatan, ‘no, para mapakinggan or parang makinig sa kung ano yung sasabihin ko.
Oo, tama. Oo. Oo. Oo. Ayun, oo. Ayun, oo. Pero ito, ano, paano mo naman sinimulan yung, ah, day 1 mo nung, ah, pagbangon mo? May specific na naging routine ka ba diyan?
Mm. Hmm. Ah, yung day 1 ng pagkabigo? Siyempre 'yan eh, iyak-iyak pa 'yan eh. Basang-basa yung higaan, ganiyan. Pero normal lang sa akin 'yon 'no, kasi do'n ko mas nailalabas yung parang sama ng loob ko, ganiyan. Tapos do'n ako mas nakaka-move-on. Tapos 'yon ‘no, ah, ah, parang ginagawa ko lang productive yung araw, parang mas gusto ko naglili naglilinis, ganiyan, para kahit papaano.
Mm. Ay, oo. Mas okey pala na mabigo ka, 'no, para nakakapaglinis ka.
Oo, naman. Masipag naman talaga ako sa bahay, 'no? Kasi naiinis ako ‘pag madumi yung bahay, kahit konting dumi lang, ganiyan, naiirita ako. So, do’n talaga parang, ay okey sige gawin ko 'to, pero yun nga, hindi pa rin natatanggal parang nawawala agad-agad din siyempre, yung iniisip kung pagkabigo na ‘yan. So, mm, may iba pa rin akong gagawin.
Oo. Ayun. Ayun naman, oo. Pero ano yung, ah, malaking natutunan mo diyan ‘no, sa pagkabigo mo na ‘yan ‘no, na nakatulong sa'yo sa ngayon?
Mm. Oo. Ay, okey. Siguro ano ba, nakatulong ba sa akin? Hindi ko sure 'no, kung effective nga itong gagawin ko, pero ayun. Ah, ano ba? Basta binlock ko sila eh, binlock ko muna sila or ba-block ko na sila habang buhay, ganiya hindi ako bitter, 'no? Parang isang way 'yon din kasi yung way ko, 'no, para, alam mo 'yon, wala nang pag-usapan. Parang ang dating kasi sisihan eh. Parang, ah, sinisisi pa rin niya ako, gano'n, do'n sa nangyari. Dapat, 'di ba, okey na kasi ilang oras na yung nakalipas, ayos na.
Ay, bitter, oo. Ay. Mm. Oo, dapat ano, ‘no? Sa email lang yung CC, ‘no? Yung copy furnish. Oo, no’, busy siya oh.
Ah, oo. Si CC la oo, tama, oo. Ang galing mo diyan, mm. So, yun.
Pero ito, oo. Ano-ano naman yung binago mo, ‘no? Or naramdamang pagbabago sa lifestyle mo nung, ah, bumabangon ka naman?
Ah, ano ba nabago sa lifestyle ko? Ah, siguro ano, ah, bawasan or parang nababawasan ko na ngayon eh, yung paghawak sa cellphone. Mas okey pala 'no, pagka hindi mo rin ka nakakausap 'no, yung mga tao o something ano. Kasi 'yan parang bumalik kasi yung pagkaano ko do'n sa ano eh, sa pagka yung sa kaibigan eh. Yung kailangan magre-reply ako dahil nagde-demand siya ng oras. So, kahit, oo, kahit umaga ganiyan parang, ay, hindi ko pa trip mag-reply pero mapapa-reply ka kasi sasabihin niya ganito, “Ah, ano beh, hindi mo ako papansinin?” Ganiyan, yung mga ganiyan. So so siyempre ako, kaibigan ako, na parang nasanay na naman ako na gano'n, na nagre-reply ako, nagcha-chat ako, ina-update ko siya kung lalabas ako. ‘Di ba pati pati yung pagkain ko, yung ulam ko, sine-share ko din sa kanya.
Ay, demanding pala ah. Oh. Ah, oo. Baka baka pati yung ano, ah, baka pati yung mga pagligo mo ganiyan o kaya, “Ay, naghilamos na ako,” o kaya, “Ay, nag-toothbrush na ako.” Ganun, oo.
Oo nga eh. O ay, oo, sa totoo lang. Oo, sa totoo lang shine-share ko din 'yon sa kanya, kaya mali pala talaga yung gano'n, 'no? Yung masyado kang pala-share kasi 'di naman porket nagtatanong siya eh kailangan i-share mo na lahat. So, ano pala, tantiyahin mo din para hindi ka nasasanay do'n sa isang bagay, tapos alam mo lang din, 'di ba, na mawawala din, 'di ba? Parang sayang lang. Mm.
Yan. Hmm. Mm. So, para ganiyan ‘no, puwede mo naman i-check nalang yung sarili mo, ‘no? Kunwari ito, mag-aano na ako, magtu-toothbrush na ako, ganiyan. Oo, gano'n, hindi Oo, oo. Eh, yung leks leksiyon ba 'yan na, leksiyon na natutunan mo, ‘no, alam mo ba dati pa, pero ngayon mo lang naramdaman uli nang totoo?
Ay hindi. Hindi pa naman ako nababaliw, oo. Hindi pa naman. Aha. Ah, okey. Kaso ano 'no, parang na-realize ko na yung before na parang natauhan na ako do'n sa mga naging kaibigan ko dati na, "Ah, okey, aalis sila. Ah, okey na wala na rin sila sa buhay ko," ganiyan. Pero nito nga, 'no, parang naramdaman ko kasi ulit yung parang akala ko totoong tao o parang totoo sila sa akin, yung mga kaibigan, pero hindi pala kasi ang dating kailangan sila lang pala yung iintindihin mo do'n sa ugali nila. Tapos yung ugali mo, hindi mo puwedeng ipakita. Parang hindi mo puwedeng, ah, parang iano sa kanila yung totoong ikaw. So, 'di ba, parang ang unfair din parang, ba’t gano'n? Ba’t 'pag sila, okey lang, pero 'pag ikaw na, big deal, ganiyan.
Hmm. Hmm. Mm, ayun naman 'no, eh, grabe rin pala. Eh, ito naman 'no, ah, sino ba yung taong hindi ka naman iniwan nung bagsak ka, meron bang ganiyan?
Mm. Ay, oo, mm, meron naman, meron akong kaibigan kupal nga lang 'no medyo may pagka mayabang, pero okey naman kasi hindi naman siya nakikisali din dun sa issue 'no, tsaka gusto niya lang din chumi-chika pero pagka nagchika ka sa kanya wala rin namang kwenta, eh. So, hindi rin ako nag-e-effort 'no yung magkukuwento ako ng mahaba ganiyan kasi sayang lang din, pero ang maganda dun sa kaibigan kong yun 'no pagka halimbawa may kailangan ako ganiyan, ah, anytime naman ano pero siyempre iniintindi ko din gawa ng busy siya sa buhay ganiyan, tsaka yun mahilig yun mag-travel, eh, mukhang travel nga yung mukha no'n eh. Hmm.
Oo. Oo 'no, baka nga 'no, ah, ni-re-replyan ka pa kahit nasa travel 'no, ang bait naman nung kaibigan mo na 'yon oo, oo grabe pala. Eh, pero ano naman yung pinakawalang kuwentang payo na narinig mo no nung mga panahon na yun? Oo.
Oo. Oo di ba, grabe naman yung kaibigan kong 'yon mm. Ah, oo. Walang kwentang payo, siguro kung nagkuwento ko dun sa kaibigan kong yun, yun pala travel ganiyan baka yun yun pa lang yung walang kwentang payo 'no na, ah, mare-receive ko sa kanya pero ayan buti mm, a ah, sasabihin lang nun ano, "Eh, di 'wag mong replayan, eh di ano," alam ko naman parang kasi ano 'pagka nagkuwento ka sa kanya matic invalidate kaagad, eh, so dapat talaga 'wag ka na lang magkuwento ganiyan.
Mm, eh, ano ba sa tingin mo 'yung ipapayo niya, kung ano nagkuwento ka? Ah, gano'n pala yun, oo, eh, di mas okey rin pala yung gano'n 'no, oo.
Mm. Ye Tsaka ano 'no napansin ko do'n sa kaibigan kong 'yon 'no parang sasabihin niya, "Ano yung chika?" Pero meron pala siyang ipapagawa sa'yo, may i-uutos pala siya na kailangan i-chat mo ganiyan or i-text mo. So parang gusto niya magkuwento ka hi pero iba pala yung gusto niya, parang uutusan ka pala niya.
Hmm. Oo at least, di ba, inutusan ka, hindi ka ano, inutangan 'no. May mga ganun kasing mga kaibigan, eh, oo. May mga, ah, parang ano, 'yung utangan ka, ganun. Kinamusta ka lang 'no, tas, "Kumusta? Baka puwede namang makautang diyan," ganun. Oo.
Oo. Ah, tama. Oo, yun naman. Oo, yun yun naman talaga ano. Mm. Mm. Oo. Ah, hindi naman siya ganun 'no, kasi may pang-scatter nga yun, eh, may panglaro yun online. So, okey naman siya. Oo.
Mm. Oo, ayun, eh. Pero ito ano, masaya ka ba sa mga nangyari naman ngayon? O kahit na na hindi nangyari yung orihinal mong plano.
Anong masaya? Hindi nga ako masaya ngayon, eh, 'no. Parang siyempre nandun pa rin ako sa stage na nagmo-move-on ako kasi yun nga, parang kakatapos lang din nung nangyari sa'kin 'no, yun na nabigo na naman ako, ganiyan. Ah, talagang totoo pala yun 'no, na pagka masyado ka naa-attach dun sa isang tao parang masakit talaga pagka iniwan ka o parang naramdaman mo na hindi ka talaga importante o mahalaga ano, parang ganun. So, dapat talaga ano lang, balanse. 'Wag kang maa-aattach. Tsaka yun 'no, kasi meron yun yung kaibigan kong yun, yung isa ano, 'yung pala-travel 'no. Parang nung una kasi parang sobrang saya ko din sa kanya 'pag nakakausap ko siya parang, ah, nandun ay oo, parang oo, para kasing naa-attach ako, eh. Pero yun nga na-realize ko na, ah, okey. Ah, totoong tao lang din kasi siyang kausap kaya siguro ganun ako sa kanya, pero ayun mas solid siya kung tutuusin 'no kaysa dun sa dalawang kaibigan ko na ayan, pinagmo-move-onan ko ngayon. Hindi ko alam kung, ah, parang tama ba yung ginagawa ko kasi di ba parang ang dating siguro sa kanila wala lang tapos ako nilulugmok ko yung sarili ko, di ba, parang ang unfair. Yes. Mm.
Oo. Mm. Ano, clown ganun? Oo. Mm. Kawawa ka naman, oo, tama 'no. Oo, dapat 'pag ganiyan 'no, gumanti ka 'no. Ba't ka magpapakalugmok? Oo.
Ay hindi. Ayun nga pala yung dapat ipapayo din sa'kin 'no, nung kaibigan kong yun. Yung medyo ayun nga, medyo mayabang 'no, pero, ah, okey naman siguro kung yun lang din yung ipapayo niya, pero hindi ko susundin siyempre.
'No, sabagay 'no, kasi 'yung mga payo ng kaibigan, kahit anong ganda nung payo ng kaibigan, minsan 'no, hindi pa rin talaga sinusunod ng mga tao 'no, mga ganiyan talaga ano. Kaya minsan nakakatamad na rin magpayo, eh, pagka kaibigan, kasi alam mo, ay, ah, hindi naman susundin 'to ng mga 'to, parang ganiyan, oo.
Mhm. Mm. Ay, hindi naman, mm. Ay, hindi, ah, kasi Uy, may mga ano siya, payo siya na talagang sinusunod ko 'no, katulad nga no'ng mahalin 'yong sarili, mas mahal ko na 'yong sarili ko ngayon, kaya nga siguro parang mabilis ko na lang din i-let go 'yong mga taong hindi naman din pinahahalagahan 'yong ako 'no.
Oo, ayun, oo. Oh, gano'n pala 'yon, oo, tama. Pero ito 'no, para sa mga iba namang nakikinig 'no, ah, ano ba 'yong, ah, 'yong mga nasa gitna pa ng mga pagsubok ngayon, no? Eh, ano ba 'yong ah, mapapayo mo para, ah, puwede na lang gawin 'no, paunti-unti para at least, eh, makabangon mula sa ano, pagkabigo, ganiyan? Oo.
So, mm, ayun. Oo. Hmm. Mm, okey. Siguro ano, 'no, kung sa katulad ko 'yong nangyari, ganiyan, ah, iiyak niyo na lang din para mas magaan, huwag na kayong magkuwento sa ibang tao kasi 'yon, matik kasi may maririnig rin kayo 'no sa iba, so dapat sa sarili niyo na lang. Tsaka 'yon nga, pagkaalam niyo naman na hindi worth it 'yong tao, huwag niyo nang iyakan siguro. Pero sa ano ko kasi 'no, ah, parang kasi pinaramdam kasi nila sa akin, o pinaramdam sa akin nung isa kong kaibigan 'no na, ah, ayun na, mahalaga ako sa kanya, pero hindi pala talaga. So ayun, talagang ano, iiyakan ko siya ganiyan. So 'yon, gano'n lang, iyak lang kayo tapos, tapos na, block niyo na lang gano'n.
Hmm, ayun pala oo. Oo, pero ikaw, ah, ano ba, natakot ka ba na, ano na, mabigo uli ganiyan, o kung mangyayari uli 'yan sa susunod, ano ba 'yung gagawin mong iba?
Hmm, ako ‘no, ano ba, mabigo ulit? Ayoko na, siguro, okey na ‘yon, mag-stick na lang ako do’n, kung sino ‘yong mag-stay 'no, tsaka do’n sa kupal kong kaibigan, okey na ‘yon. Siya na lang, puwede na ‘yon, pagtiyatiyagaan ko na, ‘di ba? Oo.
Oo, ayon pala, 'no, oo, suwerte mo naman do'n sa kaibigan mo na ‘yon, 'no? Oo, pero ayan, ah, sa tingin mo, kailangan ba talagang masaktan para matuto?
Ay, hindi nga, eh. Oo. Oo naman, totoo ‘yon. Totoo, ‘no, kasi, pag ‘di ka nasaktan, ‘di ka parang titibay, 'no? Parang, eh, sinampal na naman ako ng reyalidad na talagang dapat, hindi ka na magkaroon ng kaibigan na gan'yan, ‘no, na parang sobra mong ibibigay ‘yong oras mo, gan'yan, parang ‘di ba, parang, ah, wala din, mawawala rin pala, gan'yan. Hindi ka rin pala naiintindihan bandang huli. Tapos, ikukumpara ka pa sa iba ‘no, na naging kaibigan niya, parang ano ‘yon, um, mali naman 'yon, ‘no. Kasi, siyempre, ibang tao ako or iba 'yu iba ako, bakit kailangan ako ikumpara sa iba.
Hmm. Ayan, oo, pangit rin talaga ‘yong, ah, pagkukumpara, eh, 'no? Ewan ko ba, bakit may mga taong, ah, parating, ah, gustong magkumpara rin talaga, 'no? Pero ito, ah, ano ba mas, ah, parang isang salita mo ‘no, para i-describe naman kung, ah, paano ‘yong pagbangon?
Mm. Oo. Mm. Ay, siyempre ‘no, para bumangon, ah, cut off mo na 'yong mga tao, cut off na, ganyan. 'Yong mga taong, hindi naman nakita ‘yong worth mo, gan'yan, ‘yon na ‘yon. Mm.
Hmm, ayon, oo. Hindi muna babangon sa kama, gan'yan, oo, ah, totoo.
Ay, wala na, wala nang bangon-bangon kasi cut off na ‘yon agad, eh. I-ano mo na agad sila, puwede mo namang gawin sa kama ‘yon, ‘di ba? So, ‘yon, iyak-iyak ka lang, tapos move-on na, para kahit papaano, eh, maging okey na. So, ‘yon 'no, uy maraming salamat sa pakikinig mo sa akin, ah. Hanggang sa muli, paalam.
Uy, ayon, maraming salamat rin sa kwentuhan, ah, hanggang sa muli, paalam.